Sì, assolutamente, e comunque vedi noi, io non so mi pare di capire che comunque possiamo essere abbastanza coetanee. Ehm, comunque a mali estremi, estremi rimedi. Oggi invece i ragazzini, che non manca nulla, si inceppano facilmente se non hanno già qualcosa di pronto, no. Quindi non hanno tutta questa creatività e inventiva. Ehm
Sì, penso di sì. Ah-ah. Ah-ah. Eh, sì è vero. Sì, sì. Sì, ma infatti forse non hanno nemmeno ,ecco, hobby, passatempi, chiamiamoli come, insomma, vogliamo. Non ci si mettono.
E non quelli standardizzati per riempire, ecco, gli impegni dei genitori, quindi magari li, ehm, collocano nei vari dopo scuola, tennis, calcetto, però qualcosa di più stimolante, mhmm, non lo so non la vedo così
S sì, sì. Sì, è vero, è vero. No, infatti, io mi rico mi ricordo anche quando ero adolescente che mi piaceva un sacco fotografare, ma anche da bambina ho iniziato.
Eh, brava. Guarda, io l'altra sera ero a a cena con degli amici, la bambina s'annoiava e ha avuto pace solamente quando le è stato dato il cellulare della mamma, lei si diverte a mettere cose nel carrello, tipo di Shein. Aggiunge, aggiun così, così si è tranquillizzata, cioè vedi un po' tu a come siamo messi. <sucks teeth> Eh.
Ah-ah. Ah-ah. Ecco qua. Ah. Ah, ma dai. Assurdo. Assurdo. Questi sono già stressati, cioè <chuckles> con lo con gli hobby si stressano. <chuckles>
Ah, hai capito? Hai capito? No, vabbè lasciamo stare. Però dai mi ha fatto piacere rispondere con te a questi argomenti o anche un po' di ricordi. Ti ringrazio tanto e ti auguro una buona domenica.
Va bene, anche a me. Anche a me. Dai. A te, un abbraccio, un bacio. C ciao. Ciao.
Ciao, a presto.